آه، بالضبط، في بيبقى في مص لو أنا على لو إحنا بنتكلم على شغلي مثلًا، حاجة في مجالي أنا في دراستي، بيبقى في مراجع وبيبقى في مصادر معيّنة معروف إنك تجيب منها المعلومة، معروف إنك توصل لها آآ، بسهولة أو آآ، يعني زي ما نقول كده منصة أو حاجات كتير معروفة، تقدر تجيب منها المعلومة، عشان هو ده بيبقى عِلم معتمد
أيوه. آه، هو الblock بالنسبة لك بيكون إن أنت في معلومة أنت مش عارف توصل لها، أو واقف معاك حاجة أنت مش عارف تحِلّها يعني.
أ دي حتّة، ما هو برضه في نفس الوقت أنا ممكن أدوّر في مرجع آآ، عن إن إزاي يعني أحِلّ مشكلة في مجالي.
آه.
مش شرط إنه يكون معلومة ناقصة، يعني ممكن مثلًا طريقتي وأنا باشخّص المشكلة، أو إن أنا باعرف الحالة غلط، أنت داخل دَخلة غلط، ب بتاخد معلومات مثلًا غلط من من ال من الشغل بتاعك، فبالتالي بتتعامل معاها غلط آآ، لأ ييجي مثلًا آآ، أذاكر أو في حاجة مثلًا في مصدر معيّن تاني يقول لك لأ، أنت تدخل آآ، بالموضوع الفلاني، أو بالطريقة الفلانية.
آه، ففي طُرُق مختلفة يعني بتتعامل بيها مع الموضوع.
دي دي دي نقطة بالنسبة لمجالي. آه، بالضبط كده، آآ، في بقى حاجة تانية باستخدمها الحقيقة آآ، طبعًا ل لو في حاجة تبقى و و ويعني الموضوع block الإبداع ده بيحصل لي غالبًا برّه المجال بتاعي، بيبقى مثلًا
برّه المجال بتاعك، يعني أنت مش بيحصل لك كتير في المجال بتاعك.
إمم. آه، مش كتير في المجال، لأن المجال طبعًا زي ما قُلت لك هي آه، مصادرُه معروفة، وحاجتُه معروفة، فحتّة الblock دي صعب شوية، الله ينوّر عليك، آه.
طَب آه، يعني أنت في مدرسة بتمشي عليها وخلاص يعني بتعرف الحَلّ بتاعها أو طريقة حَلّ الموضوع، وبتكمِّل فيه، طَب أنت قُلت إن هو غالبًا آه بيحصل لك برّه مجالك، طَب هو بيحصل لك في إيه بالضبط؟
فعلًا أنت قُلت جملة